Entendo. É, ou quando gente passa mal também, não acontece muito isso, tem muita gente que tipo assim: "Ai, está passando mal?", né.
"Está tudo bem?". Você precisa de ajuda? É. "Você precisa de ajuda?" e a pessoa falar assim: "Não, não não, bri muito obrigado, está tudo bem". Pronto. Às vezes a pessoa fala: "Eu acabei de ser assaltado, estou sem telefone, sem dinheiro, sem documento". Entende?
<laughs> É verdade. <laughs> É. entendo. É, mas, eh é bom quando se tem um acolhimento, mas o acolhimento realmente precisa ser analisado, até para se acolher, porque a pessoa precisa estar di dis disposta a ser acolhida, ela precisa é porque de depende, né, do do do do de como é o nível de se estar bem ou não, né. Se for u um problema cotidiano, é é mais tranquilo de de se chegar em em em uma solução o o ou então um apoio, pelo menos na minha oportu na minha visão, né. Mas, eh, se for um problema mais sério, como, tipo, uma doença ou como você mesmo falou, né, um falecimento, uma coisa assim que, eh eh, que são coisas que são naturais, né, da vida, mas que qualquer pessoa lida de um de de uma forma difícil, não tem como lidar de uma forma fácil, né, com essas questões mais, eh eh eh, difíceis.
Então, assim Claro. Uhum. Uhum. Claro, às vezes, a assim, para a pessoa como como a perda de um parente
Uhum.
não não tem solução, né, não tem nada que você possa fazer, para ajudar, mas só de você aliviar a carga do trabalho da pessoa, e falar assim: "Olha", se você ti tiver poder na empresa, você fala; "Olha"
Hum, é. É é orar, né. O orar sempre <chuckles> pedir a Deus, né
É, uma oração.
pela vida uhum.
Eh, render a pessoa ali no trabalho, "Olha, deixa eu fa deixa que eu termino para você, vai para casa", sabe.
Entendo.
Talvez, você não tenha autoridade para isso, mas fala assim: "Va vamos falar com o gerente, eu faço a sua parte aqui e vai para casa", I isso é uma grande ajuda.